Ma, se, ehm, sento una sorta di fuoco, è come se se si stesse accendendo un incendio e e dentro di me è come se sentissi, ehm: "Vai ancora di più, ancora più fuoco, ancora più fuoco", e non riesco nell'immediato sì, sì, e non riesco poi nell'immediato a frenare questa energia che che scaturisce.
Mh. Un'escalation, mh. Mh. Ti capita anche a volte magari di piangere dal nervoso?
Sì, mi capita spesso, molte volte, perché poi, ehm, piango per il nervoso, per il rammarico della situazione, ehm, per l il magari anche la connessione con la persona che ho rotto, perché quando comunque mi arrabbio è è come se se ogni volta, ehm, spezzassi qualcosa e e allora mi rammarico per quello e poi partono tutti i sensi di colpa: potevo fare diversamente, potevo dire non dire questa cosa e via dicendo.
Mh. Mh. Sì, Ah, ho capito. Ho capito. Capito. Un po' il rimuginio. Ma guarda, io ti voglio dire innanzitutto che è una cosa che capita davvero a tantissime persone, soprattutto a quelle particolarmente emotive ed es e sensibili. Non so se ti ritrovi in questo quadro. Okay.
Sì. Assolutamente. Sì, sì, assolutamente.
Ma fino ad oggi, ti faccio l'ultima domanda, hai già prova hai già provato qualche strategia per calmarti e ha mai funzionato?
Eh, delle volte l'andare via in una determinata sira situazione ha funzionato, però purtroppo l'emotività del mam del momento me la porto ugualmente dietro con me. Io non riesco a, ehm, staccare, a liberarmi immediatamente, sì.
Mh-mh. A liberartene, mh-mh. Mh-mh. Okay, allora guarda, io ti do qualche piccolo consiglio che che spero, insomma, possa servirti. Il primo è che in questi casi, mhmm, diciamo che quando si affronta una discussione, si hanno queste reazioni così forti, per calmarsi si consiglia spesso di utilizzare la respirazione, che sembra una sciocchezza, però se, ehm, quando senti questa cosa che sale, questa escalation dentro di te, se tu magari provi in quel momento al fare dei respiri profondi anche per 5, 6 volte
Sì.